Nah atau enggak kayak ngedorong industri nih gitu biar beralih ke kemasan ramah lingkungan gitu-gitu dan ya kan? Mhm.
Terus mhm. Yak. Nah itu yang jadi masalah juga, Mas, kalau kemasan ramah lingkungan cenderung kan, eee, biayanya lebih mahal gitu ya. Iya biaya produksinya jadi naik ya perusahaan cari untung yang besar kan otomatis kan maunya cari yang murah, heeh.
Mahal. Oke. Mike. Betul, tapi tapi kan ini pemerintah ya pemerintah bisa melakukan hal apa aja gitu ya demi mungkin iya harusnya bisa gitu, kan pemerintah kan namanya, eee, lapisan paling atas gitu ya, eee, untuk pastinya punya power gitu, mhm, betul. Terus juga kayak, eee, semisal itu nggak bisa gitu ya, eee, ada cara yang mungkin lebih lebih apa ya, efisien juga kayak, eee, menyediakan fasilitas daur ulang yang memadai dan banyak gitu di banyak tempat gitu.
Subsidi gitu bisa nggak sih? Iya kan. Yap benar banget, ikhtiar bisa dibilang kan. Mhm. Bener bener ba Mmm. Apa tuh? Wah iya, bener. Mhm, biar sampah plastik itu tuh nggak cuman berakhir dibakar aja gitu loh, soalnya di daerah aku ya
Heeh, berakhir di aku, ya ya, terus?
Berakhir dibakar gitu, <chuckles> apa namanya, di daerah aku sendiri gitu kan ada tempat pembuangan akhir gitu ya. Ketika udah berhasil menampung sampah dengan jumlah yang cukup banyak gitu tapi, eee, pada akhirnya eksekusi di eee, apa di tingkat terakhir itu tuh kurang bener gitu, dia tuh cuma dibakar aja, Mas. Padahal kalau dibakar kan juga menimbulkan efek yang lain ke lingkungan kan, iya seperti polusi udara gitu kan, terus ya mungkin juga penyakit lain seperti asma atau penyakit pernafasan-pernafasan yang lain kan juga bisa gitu kan.
<chuckles> Terus? Mhm. Ya. Oke. Mhm, mmm. Ya ya ya, betul. Mhm. Iya. Mhm mhm, betul.

Oke oke oke, mungkin kalau dari aku ya, eee, untuk menekan, sampah plastik itu sih, eee, mulai dari hal yang sederhana gitu ya.
Mhm. Yap.
Misal nih, eee, ya kita mengurangi apa ya, eee, produk oh, kok produk sih, eee, penggunaan sampah plastik itu sendiri gitu kan, ya kan jadi, eee, mungkin bawa, eee, apa tas belanja sendiri gitu ketika setiap kali mau ke pasar atau ke supermarket gitu kan. Itu tuh menurutku, kelihatannya kecil sih tapi kalau diberlakukan banyak orang gitu masif gitu ya, kantong plastik s eee, apa namanya, kantong plastik sekali pakai gitu-gitu tuh, bisa apa ya, eee, ya lumayan mengurangilah kalau banyak orang gitu terus juga bisa, bawa botol minum sendiri sama apa sedotan sendiri karena, aku tuh ya, eee, di di jalan gitu ketika joging lewatin apa namanya, eee, lapangan gitu misal ya, itu tuh banyak banget berserakan Mbak sampah gitu.
Iya, betul. Mhm. Mhm. Ya, mhm. Yap, mhm. Sama banget sama banget Mas di sini juga sama gitu kan.
Iya, sampah, betul, banyak Mbak sampah sampah apa ya, eee, plastik terutama yang kayak, apa, e waduh, sedotan sudah nggak bisa dihitung.
Iya. Sedotan juga banyak, bungkus-bungkus, eee, cilok gitu juga banyak banget.
Iya, makanya itu, itu banyak banget di pinggir-pinggir gitu. Nah itu tuh, kayaknya bisa deh kalau 1 orang seperti itu gitu dan, eee, menurutku juga kayaknya itu, eee, penyumbang plastik terbesar tuh mungkin anak-anak kecil gitu ya yang suka jajan-jajan. Nah, itu juga harus, di edukasi di seharusnya gitu.
Iya. Iya banget lagi, heeh heeh. Bener bener banget. Mungkin kalau anak kecil dibiasakan untuk, beli pakai wadah sendiri kayaknya juga bisa mengurangi ya, iya nggak sih? Iya, terus kayak, eee, dia diajarin bawa tumbler sendiri kalau ke mana-mana gitu kan, terus, eee, dia diajarin untuk bawa sedotan stainless gitu ke mana-mana itu juga bisa membantu menekan gitu kan. Terus kalau dari kita yang orang-orang dewasa ini dalam penggunaan produk itu mungkin kita bisa atasi juga dengan, pilih produk yang kemasannya lebih besar jadi sampahnya cuma 1 nggak banyak kecil-kecil gitu kan itu juga, bisa menekan sekali gitu ya.
Mmm. Heeh heeh, betul. Mmm, mhm mhm. Iya iya. Mhm. Iya iya. Betul. Iya iya iya, betul sekali.
Heeh, terus apalagi ya Mas ya, kalau dengan memfasilitasi kayak, eee, fasilitas buang sampah yang lebih merata itu juga bisa nggak sih, untuk mengurangi, eee, sampah plastik itu sendiri?
Mhm.